Cavolo, ehm, cioè, tutta la c'era una propaganda assurda.
Sì, vanno vanno a creare dei microtraumi. <chuckles>
Cioè tutti dicevano, uhm: "Per alleggerire i dolori post-palestra sparati la" ehm no, sì, effettivamente, cioè, non lo so.
Mhmm, no, vatti a fare un massaggio ti conviene. <chuckles> Perché, il fatto è che, mhmm, la potenza di questo macchinario che dici tu, che io ho ben presente, arriva proprio in posizione, mhmm, orizzontale, no, diretta sul punto dove ti fa male. Il problema, appunto, è la distribuzione delle forze: non mette troppa potenza nel nel movimento. Men sì, mentre un massaggio, ovviamente, fatto da specialisti va a distribuire le forze in maniera equa, quindi, non ti va a fare male, e ti va a risolvere il problema.
Mh-mh. Mh-mh. Mh. È troppo concentrato, dici? Okay. Mh-mh. Okay, okay, capito. No, sì, infatti, mi sembrava un po', mhmm, non so quando li li vedo su TikTok quelli che usano un po' i ehm, un po' tutti fuffa quelli lì. Mh, mh-mh.
<chuckles> No, no, diffida da tutto quello che vedi. <chuckles> Sì. Sì, sì, questo è il piccolo consiglio che ti posso dare. <chuckles>
No, sì, poi magari un giorno avrai il tuo il tuo androide che, mhmm, mhmm, gli gli insegnerai, beh, cioè, non è che gli insegnerai, gli impianti, il il programma, lui fa segue un po' il paziente, tu ci stai lì a a fa a assicurarti che fa le cose giuste.
Sì. Eh, allora, mhmm, questo sì, però, secondo me, per certe professioni va bene, per certe no. Nel senso, appunto, come la mia, ci può essere, magari, un 30% d'aiuto dei macchinari e il 70 lo fa l'operatore sanitario, ovviamente, perché, per quanto riguarda la mia professione, sono tutti passaggi posturali, riabilitazione, quindi, è più difficile farlo fare ad un non lo so, robot? <chuckles>
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Eh, sì, eh. Ma, poi, immagino che sia difficile, cioè, perché tu, anche, devi devi sentire, no, sotto la pelle il muscolo. Cioè, avere il tatto che ha la pelle umana non è che è emulabile, mhmm, nel prossimo futuro, secondo me, perché c'è tutta l la rete di nervi che ci sono, sia nelle mani, fino al cervello. Cioè, io, almeno, che, proprio per un una questione di diagno di diagnosi, appunto.
Sì, esatto. Esatto, quindi mh-mh. Sì. Esatto, infatti, dico, secondo me, alcune cose, come hai detto tu, in diagn per la diagnosi o, sai cosa? Anche, ho sentito di diversi, uhm, interventi avvenuti a distanza. Quindi, magari, un chirurgo, che ne so, messo a 350 chilometri di distanza che va a gestire un'operazione, no, ehm, ho sentito, ehm, in un articolo che avevano operato, uhm, di, uhm, non mi ricordo, all'occhio per eliminare causa di cecità, comunque, una roba delicata, tutto eseguito a distanza con un macchinario che faceva esattamente quello che gli diceva il chirurgo. Quindi, il chirurgo inseriva le mani in questo macchinario e il macchinario dall'altra parte del mondo eseguiva.
Mh. Okay. Mh-mh. Mh. Okay. Okay. Mh-mh. Eh sì.

Questo è vero. Dipende secondo me anche dal luogo in cui sono queste casse automatiche perché ti assicuro che io sono del Sud e qua, <chuckles> la cassa automatica diciamo che forse va più lenta di quella, ehm, diciamo con il personale perché, c'è sempre tanta confusione in generale. Si fa molta confusione in tutto, quindi poi c'è sempre, uhm, il signore che non rispetta il limite di articoli o chi può pagare solo con uhm, con con contanti e là c'è scritto che si paga solo con carta. Cioè, un po' di confusione generale c'è, quindi
Mh-mh, sì. Ah-ah. <chuckles> Mh. Eh no, sì, sì. Mh. No, vero, vero, siamo ancora un po' lontani da l la totale sostituzione perché effettivamente la puoi usare solo per 2 robe così, però a me fa comodo quando vado lì e devo prendere giusto le l'acqua o 2 robe che mi servono al volo, ci metto 1 secondo e sono lì così.
Sì, sì. <chuckles> Sì, sì. Questo è vero, però considera appunto che da noi, mhmm, non tutti i supermercati ce le hanno. Quindi anche ques cioè per esempio il Lidl che è 1 dei più tra virgolette "innovativi", quelli ce l'hanno, ma solo, mhmm, 2 in tutta la città dove sto io, quindi comunque anche, mhmm, la possibilità di accedervi ecco, è limitata perché non c'è proprio alla base.
Mh, okay, okay. Mh-mh. Okay. No, sì, sì, sì ovviamente, cioè, n da me, mhmm, ce n'è 1, mhmm, ci sono c'ho 2 Conad ehm, c'ho 2 Conad vicino, ehm, quello che è più piccolo non ce l'ha, quello che è un po' più più grande invece ce l'ha e comunque non è che son tantissime, sono
Mh-mh. Sì, dici il minimo comunque c'è.
3 o 4 appunto, sì, sì, sì. Quindi nulla di di pazzo.
Im Mh-mh io invece, ehm, sempre pensando ai supermercati, non lo so perché mi hai fatto sbloccare così un'idea. <chuckles> Penso che potrebbe essere utile, sai cosa, avere i supermercati H24. Perché, uhm, qualsiasi cosa ti possa servire magari anche all'ultimo, ehm, i supermercati H24 sono utili e da noi, mhmm, penso non ce ne sia nessuno.
Mh. Mh, vero. Sì, vero, vero, è ver